Mhmm, sei più energica quindi, anche più positiva quando quando dedichi quel tempo allo yoga, beh, uhm, sì è comprensibile. E invece, per quanto riguarda le giornate proprio stressanti, quindi se magari una persona va all'università si parla di esami, se invece lavora si parla magari di riunioni importanti, ecco sicuramente tu durante la tua vita avrai affrontato qualche giornata particolarmente stressante. In quel caso, c'è un qualcosa che aggiungi al tuo rituale, non so, magari esercizi di respirazione o cose che ti aiutano a calmarti per non affrontare con troppo stress appunto, questi questi eventi in particolare?
Mh. Esatto. Allora, ehm, mi è mi sono capitati dei periodi, ehm, di forte stress legato, appunto, allo studio, ehm, diciamo che, ehm, essenzialmente, ehm, durante questo durante questo periodo, mhmm, non ho dei rituali mattutini, perché solitamente preferisco svegliarmi molto presto per studiare e, uhm, diciamo, concludere lo studio, ehm, verso il tardo pomeriggio; quindi approfitto della mattina che sono più produttiva, quindi, mhmm, anzi, ehm, durante lo studio diciamo che anche la colazione diventa proprio fatta di fretta, ehm, neanche <chuckles>
Ah okay, quindi non dedichi proprio tempo a questi rituali quando mh-mh.
Assolutamente, assolutamente, però diciamo che sotto periodo appunto di studio, ehm, a fine giornata, quindi a una volta che ho finito di studiare, mi piace diciamo, mettermi sotto la doccia, farmi una una una doccia calda e poi diciamo, mettermi il il pigiama e rilassarmi; quindi non pensare a quello che, ehm, ho fatto durante la giornata che comunque è pesante, ma, ehm, cerco di concentrarmi soprattutto sul sul sull'acqua, sul sul levare tutte le negatività, e e questo e questo mi aiuta.
Mh-mh. Mh-mh. Ah okay, quindi a aumenti pure la parte delle sensazioni, cerchi proprio di sentire il tuo corpo, comunque cercare di rilassarti, cercare di mandare via ecco, tutta tutto lo stress dalla giornata.
Mh-mh.